Oke, sebetulnya ada faktor sebelumnya, Kak, waktu SMP, itu pertama kali aku belajar komputer, itu waktu kelas 2 SMP. Ah, itu masih zamannya ya, masih komputer tabung ya, Kak. <laughs>
Oh, ya yang gede-gede.
Masih, m heeh, masih sistem operasinya DOS, masih hitam putih pun layar tabungnya, nah heeh, kemudian wak a jadi waktu SMP aku sempat mempelajarinya cuman sekitar 1 sampai 2 tahun. Tapi, waktu SMA tiba tiba ilang, Kak, karena waktu aku masuk ke SMA Negeri itu belum ada pelajaran komputer waktu itu, Kak. Mhm, makanya aku jadi karena tidak ada pelajaran komputer aku lebih yang paling aku suka pelajarannya adalah kimia, tapi sebetulnya kalau ada komputernya mungkin antara kimpia kimia dan komputernya tuh akan imbang lah seharusnya. Mhm, jadi tuh kenapa hmm.
Oke, heeh. Heeh heeh. Heeh. Mmm, iya iya. Oh. Oke, jadi memang udah ada minat ya, tapi waktu SMA-nya nggak ada nggak ada apa eee, pelajarannya. Oke, akhirnya oke aja tuh diajakin ke komputer.
Udah ada minat betul, Kak. Pelajaran. Mhm. Heeh, tapi sebetulnya bingung juga waktu mau milih jurusan, Kak. <laughs>
Oh, ada banyak pilihan ternyata di situ? Heeh.
Ada ada jadi tuh kan jurusa eee, fakultas ilmu komputer tapi ada yang namanya jurusan teknik komputer waktu itu, ada jurusan teknik informatika, ada manajemen informatika, waduh itu cukup bingung waktu itu, Kak. <laughs>
Oh. Nah, loh. Akhirnya ambil yang mana nih?
Nah, ini juga ada cerita uniknya sih, Kak. <chuckles>
<laughs> Oke oke
Jadi aku pilih teknik kom teknik informatika. Tapi mungkin karena petugasnya udah capek, dia salah input aku tuh, Kak, dia m masukin aku ke teknik komputer.
Heeh.

Betul betul, Kak. Jadi, eee, mempelajari elektronikanya, gimana itu transistor bekerja, gimana, eee, untuk sampai akhirnya menjadi digitalnya. Ya, it aku baru tau pas masuk ke laboratorium, wih, ada lengan robot ada lengan robot, ya waktu zaman itu ya, lihat rombongan robot sih, canggih banget ya, Kak pas tapi, kalau sekarang ya udah banyak sih. Hmm. Nah
Wah. <chuckles> Heeh. Udah wow, heeh. Nggak kayak sekarang. Heeh.
karena dulu waktu SMP sih Kak aku sempet berpikir, ini komputer kok bisa sih cara kerjanya seperti kita ketik keyboard, huruf A, kok bisa muncul di layar huruf A, Kak. Nah, itu kan beda banget sama mesin tik ya, Kak ya. <chuckles> Aku sempet ngerasain mesin tik juga nih. <chuckles>
Hmm. Betul. <chuckles> Waduh, <chuckles> masih apa, ya, zaman jadul berarti, ya?
Iya. Betul, Kak. Jadi aku ngerasain banget, tuh, waktu SMP bikin, eee, tugas sekolah yang harus diketik, ada 2 cara berarti kan Kak. Eee, aku pakai mesin tik papaku, atau aku ke warnet, ke untuk ngetik dan nge-print. Nah
Heeh. Iya. Mhm. Ngetik. Iya iya.
nah, di situ aku ngerasain, kok komputer kok bisa sih kalau pakai mesin tik kan salah salah tik aja, wah udah itu mesti tipe-eks-nya, ngubah lagi, eee, apa, mesin tiknya disesuaikan la <chuckles> betul Kak. Nah, tapi kalau di komputer kan, oh, salah ketik, ya udah tinggal backspace aja, udah kehapus kan.
Iya, bisa ketik ulang. <chuckles> Iya, betul.
Nah itu aku bertanya-tanya, kok bisa? Gimana sih cara kerjanya? Kok, eee, komputer bisa melakukan itu? Ada mesin apa? Ada hal ajaib apa yang terjadi gitu, Kak waktu itu, ada ada sulap apa gitu.
Heeh. <chuckles> Di dalamnya ya? Kok bisa? <chuckles> Heeh. Terus, akhirnya
Mhm. Nah, setelah semester 3 atau semester 4, pertanyaan itu kejawab Kak.